Oke, wow!
Jadi kan biasanya mie ayam kan cuman kayak di batas bawahnya itu kan ya, mienya ya, ini nggak, sampai bener-bener full ke atas sampai kayak gunung gitu, itu segitu Rp5.000-an wah, itu makan itu suka makan di sana karena ya selain enak juga porsinya gede ya kan, terus mienya juga enak, kenyal gitu, sering kadang makan ke sana gitu. <coughs> Terus nek mamaku itu suka makan bakso, mie ayam itu dulu bakso sih terutama, itu pasti suka pakai saus merah itu loh, yang saus bakso, itu banyak, merah banget ya, kayak gitu.
Mhm mhm, bener bener. Wah! Kenyang banget ya? <chuckles> Bener bener banget. Mhm mhm. Iya. Oh, yang merah banget itu kan? <laughs>
Heran saya banyak cewek-cewek juga kayak gitu, Kakaknya juga kayak gitu gak? Kalau makan bakso harus merah gitu gak? Gak ya?
Wah, nggak. Nggak suka aku, nggak suka.
Iya, saya juga gak suka sih, karena pewarnaan ya, ta dibilangin tapi sekarang udah gak sih kayaknya, udah gak. Kalo orang tua emang suka sambal sama saos gitu, iya?
Mhm mhm, bener bener. Oke, tapi kalau dari ini, Kak, aku jadi penasaran nih, kalau tadi kan, eee, bakso mie ayam itu kan Kakak udah ada tempat langganan gitu ya, tapi kalau soal masakan yang, apa, yang mungkin cuma keluarga Kakak aja nih yang masak, itu ada nggak kira-kira, Kak?
Apa tuh? Mhm. Iya, heeh heeh.